हुँ।
कि ऐसे-ऐसे बनता है अब सीखा है मैंने फ़िर मैंने घर पे जाके ट्राई किया वो भी मैंने उनसे ज़्यादा अच्छा बना दिया तो हाँ, मतलब ये कह लीजिए कि ख़ाना हाँ, मतलब मेरे हाथों में मतलब ऐसा सबका कहना मैं ख़ुद से अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि सभी कहते हैं कि ख़ा ख़ाना तो है मतलब यहाँ मतलब कि मेरे पिताजी ने भी मतलब मेरे माताजी से कह दिया कि अ, तुम्हारा बेटा जो तुमसे अच्छा खाना बनाता है। <chuckles> <sniffs> तो अ, ये ऐसा हाँ, तो
अच्छा अच्छा ये है कि जी। अरे वाह! <chuckles> अरे वाह! मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गयी। जी।
अ, हाँ जी, जी। तो कहीं न कहीं ये कह ले नेचुरली हाँ।
जी। बहुत अ, जी जैसे जैसे आपने अ, सेव की सब्ज़ी अ, बनाई लेक़िन ये सेव और दूध का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे समझ नहीं आया। थोड़ा मतलब डिटेल में बताइए ये कैसे सब्ज़ी बनती है?
हाँ, हाँ, हाँ। जी।

और उस मठा आलू को समोसे में डाल के खाइए, आहाहा! अलग स्वाद आता है।
हुँ, <chuckles> बिल्कुल, आपने इतना ज़्यादा अ, मतलब बोला है एक्साइटमेंट में, मैं ज़रूर ट्राय करूँगी। और ये सेब वाली ना सही लेकिन हाँ ये मट्ठा आलू मैं ज़रूर ट्राय करने की कोशिश करूँगी ये वाली।
<chuckles> जी। हुँ। दही के साथ भी दही के साथ भी कीजिए। दही के साथ भी समोसे बहुत अच्छे लगते हैं।
अच्छा, अच्छा। ओके ज़रूर मैं ट्राय करूँगी। अच्छा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अ अ, क्या लगता है कि जब कम्फ़र्ट फ़ूड हमारे मूड को सच में बदल सकता है? अगर वो बदल सकता है तो कैसे बदल सकता है?
हाँ। उ, जी। हुँ, हुँ।